Ừm, bạn ơi.
Ừm, sao bạn?
À, giống như, a, cái gian bếp á bạn, nó là một cái nơi rất là hay. Nó nơi khi chất chứa tình cảm nè, nó là nơi nấu nướng nè, là vun đắp tình cảm, cảm xúc và cả thói quen của rất rất nhiều gia đình nữa. Vậy, à, không biết á, thì bạn có có thói quen nào khi mà bạn vào bếp á, những cái lúc mà mệt mỏi, căng thẳng nè thì sẽ bạn sẽ thấy tìm thấy được những cái bình yên, những cái, gọi là, yên an, yên ắng ở trong cái lòng của bạn, ở trong bếp không bạn?
Ừm, đúng. Ừm. À, mà thật ra là có chứ bạn, ờ, mình đặc biệt là mình rất là thích, gọi là, vào bếp nấu nướng, nấu những cái bữa ăn ngon cho cả nhà mình đó, ờ, cho nên là mình cũng có một số cái thói quen nha, mà nó đặc biệt nó sẽ giúp cho mình có thể là cảm thấy bình yên khi mà mình ở trong bếp á, bạn có muốn nghe hông? Ừm.
Sao bạn ơi? Quá. Ô, có chứ, thật ra nha, rõ ràng luôn, khi mà có cái những cái, gọi là, cảm xúc ở trong bếp á, thì nó luôn luôn đem lại giá trị rất là hay, vậy thì bạn có thể kể thêm những cái cái cái việc hằng bạn làm trong bếp hằng ngày mà bạn cảm thấy bình yên đi?
Đúng. Ừm. Ờ, trước tiên á thì mình sẽ muốn nói về cái thói quen mà, ờ, mình làm bất kỳ cái việc gì ở trong bếp á bạn, thì mình đê đều, gọi là, ờ, hít thở, mình đều hít thở. Có nghĩa là thật ra thì đúng là mình sẽ phải hít thở mọi lúc luôn, nhưng mà bạn biết hông, ờ, nhưng mà bạn biết hông, kiểu như á, là mình sẽ phải, gọi là, ờ, mình hít thở cái thời điểm mà mình ví dụ mình lặt rau đi, thì mình cũng sẽ chú ý vào từng cọng rau, mình tập trung vào cái hơi thở của mình. Mình hít vào thật sâu nè, rồi mình thở ra thật chậm, ừm.
<chuckles> Hiểu. Ừm! Hay quá! Ừm, hít thở là việc đầu tiên để mà bạn cảm thấy bình yên, đúng không bạn ơi? Nhưng mà còn cái thói quen nấu ăn cho gia đình của bạn thì sao? Kiểu như, khi mà bạn nấu ăn á, thì bạn cảm thấy thế nào? Hạnh phúc hay không? Có cảm xúc gì hông bạn?
Đúng, đúng, ừm. Ừm. Ừm, đúng chứ, nói về cái chuyện vào bếp thì đương nhiên nó sẽ gắn liền với cái việc là nấu những cái bữa ăn, đó, thì mình sẽ luôn, gọi là, đặt cái tâm mình vào trong đó, mình luôn suy mình luôn tìm cái cách làm sao để cho cả nhà mình có thể là được ăn ngon nhất, ờ.
Ừm. Hiểu hiểu. Nói chung là bạn luôn cố gắng làm sao cho gia đình bạn thưởng thức được những cái bữa ăn tuyệt vời nhất trong khả năng của bạn ha.
Đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm.
Ô kê. Nhưng mà không biết có lần nào bạn đã thực sự thực sự là bạn nhớ, giống như là, bạn lưu giấu trong lòng của bạn về một mà một lần nấu nướng của bạn mà mà đôi khi là, ừm, cả nhà bạn, những thành viên trong nhà của bạn ăn được một bữa ngon và chính bạn cũng cảm thấy là thật sự hạnh phúc khi mà bạn nấu bữa ăn đó chưa?
Ừm. Ừm. Mình nhớ có một cái, ừm, bữa ăn, cái bữa đó là, ờ, mình thật ra là mình hông chỉ là mình nấu riêng cho gia đình mình đâu mà mình còn nấu để cho bạn bè mình nữa tại vì ngày hôm đó là cái ngày, ờ, sinh nhật của chồng mình. Đó.
Ừm. Hay quá! Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời! Tức là sinh nhật của chồng bạn, rồi bạn, ờ, quyết định là tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ, một bữa tiệc nhỏ để mà có thể là ê, nhưng mà đông hông bạn? Số lượng bao nhiêu người?
<chuckles> Đúng rồi. Đúng. Ừm. À, hìn cũng chỉ có vài người bạn thân thiết nhất của mình thôi. Thì, ờ, lúc đó là, ờ, những cái người bạn cũng, gọi là, chồng mình cũng biết, chồng mình cũng có thân đi, ờ, rồi rồi, ờ, mọi người cùng rủ nhau là tổ chức cái sinh nhật đó cho chồng mình. Thì mình cũng nấu một số cái món, gọi là, rất là cơ bản, rất là đơn giản thôi bạn. Hổng có cái gì, gọi là, ờ, quá phức tạp, quá rườm rà đâu á nha, ờ.
Tuyệt vời quá! Ừ. <chuckles> Ừm. Đúng. Thật ra đâu cần gì phức tạp, đúng bạn? Đơn giản cũng được, phức tạp cũng được, không có quan trọng. Quan trọng là cái tình cảm, tình cảm dành cho nhau, dành cho những người mà cùng nhau tham gia bữa tiệc đó thì đó mới là cái thứ quan trọng nhất của một bữa ăn. Vậy thì bạn, ờ, có thể, bạn có nhớ là bạn đã nấu món gì hông bạn, và bao nhiêu món rồi cái cái, ơ, và những hoạt động gì diễn ra ở trong cái bữa ăn đó?
Đúng rồi. Ừm. Đúng. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thì nói về cái, gọi là, cái ngày sinh nhật đi bạn. Thì thường á, cái văn hóa của người Việt mình là sinh nhật sẽ gắn liền với bánh kem thì nhà mình cũng vậy, cũng có một cái bánh kem mà tụi mình mua nha, chứ hông phải là làm đâu. Ờ. Rồi cũng có thêm một số cái món mặn, ví dụ như là những cái món hải sản mà hấp đi. Rồi cũng có thêm một cái món, gọi là, ờ, chồng mình rất là thích, đó là cái món nghêu hấp Thái nha, rất là dễ luôn, ừm.
Ừm. Đúng. Ừm. <chuckles> Luôn gì bạn? Ô, nghêu hấp Thái. Hay quá! Nói chung là cũng đơn giản hén, có bánh kem, có một vài món cơ bản, nhưng đặc biệt là phải có nghêu hấp Thái ha? <chuckles>
Đúng rồi. Ừm. Đúng, ừm. Rồi, ờ, trong cái ngày hôm đó đi, thì tụi mình cũng có uống một cái loại, gọi là, nước uống đặc biệt, nó kiểu giống như là rượu rượu nhưng mà rượu trái cây vậy đó bạn, rượu thảo mộc vậy đó. Ờ, ờ.
Ừm. Hay quá! Rượu thảo mộc. Tuyệt vời, tuyệt vời! Nhưng mà không biết cái rượu đó nó nó có mạnh hông bạn? Kiểu là, uống có xỉn hông? <laughs>
Ừm. Ờ, xỉn chứ. Rồi, gọi là, rượu mà, <chuckles> xỉn. Nhưng mà th thật ra nha, m cái cảm giác, gọi là, ờ, nó rất là dễ uống nè, ha, trước tiên là cái loại rượu đó nó sẽ rất là dễ uống. Rồi, ờ, khi mà mình pha ưm, gọi là, mình thấy chồng mình chuẩn bị á, pha chung với những cái, ưm
<laughs>
cái nước nước nước ngọt á bạn. Ờ, giống như là bò cụng đồ đó, ờ, thì nó nó làm tăng cái hương vị lên. Ừm, gọi là, nó thơm hơn, nó ngon hơn, nó rất là dễ uống nha. Ờ, và cái cảm giác uống vào thì nó sẽ rất là nhẹ, nhưng mà nó xỉn, ư, chứ nó hông có phải là mệt. À.
Ừm. Ừm. Ờ, xỉn tức là cảm giác bạn lâng lâng, đúng hông? Lốc hết trơn rồi đ
Đúng, đúng, nó khỏe á, nó khỏe chứ hổng phải là mệt. Ừm.
Mặc dù hơi say, hơi say, ơ, men, nhưng mà đâu đó là, ờ, cái cái cái cơ thể nó không bị mệt, giống như là bị, ờ, ấy cồn ha.
<chuckles> Đúng. Ừm, đúng.
Ờ, hay quá. Vậy thì bạn ơi cho mình hỏi thêm với, thì không biết cái, a, thói quen này nè, cái thói quen mà bạn, làm bếp, bạn thấy yên an, bình yên á, từ đâu mà có bạn? Nghĩa là bạn, ờ, nhìn thấy ai đó bạn học được từ người đó, bạn nghe ai đó chỉ dạy, hay là tự bạn khám phá ra cái, a, thói quen này?
Ừm. Ừm. Ừm. Chủ yếu là do mình tự, gọi là, cảm nhận về cái, ơ, ờ, cuộc sống, tự cảm nhận về những cái giá trị ở trong gia đình đó bạn, rồi thành ra mình hình thành cho mình một cái thói quen. Thì khi mà mình, gọi là, ờ, mình tập trung mình, ờ, hít thở đi, khi mà mình làm bất kỳ cái việc gì ở trong bếp đi, ví dụ như là mình, ờ, lau bếp nè, mình nấu đồ ăn, mình rửa rau, mình rửa chén, đó, thì nó sẽ cho mình một cái cảm giác, gọi là, ờ, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái chứ hổng có phải là, kiểu như, vừa rửa chén mà vừa quạu nha. Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm, hiểu. Nói chung đó là cái cảm xúc đúng không? Bạn thấy tự nguyện bạn làm và khi mà bạn tự nguyện thì bạn đặt hết tâm tư tình cảm của bạn vào trong những cái việc làm đó. Và khi bạn làm được á thì bạn cảm thấy, ờ, bạn đang chăm sóc, bạn đang dùng những cái hành động rất là nhỏ, những thói quen rất là nhỏ thôi nhưng mà để chăm sóc gia đình của bạn ha?
Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi bạn. Mà mình á, ờ, mình cũng có thêm một cái thói quen mà mình thấy nó rất là hay á nha bạn. Ờ, chính cái thói quen này mình nghĩ là nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác, gọi là, bình yên thật sự. Ờ, mình mình nhớ nha, rất là nhiều lần, thì khi mà mình nấu nướng, nấu ăn uống đồ xong á, nấu xong nè, ờ, rồi, kiểu là, cùng gia đình ăn, cùng gia đình thưởng thức rồi đó, thì chồng mình làm một cái hành động mà mình cảm thấy mình rất là, gọi là, ờ, ấm áp, rất là bình yên ở trong đó luôn, à, đó là chồng mình rửa chén giúp mình, đó. <laughs>
Hay quá. Cái gì bạn? Sao bạn? Ừm. Ờ, công việc gì bạn? Bạn làm gì? <laughs> Vui vẻ nữa ha. Cũng đơn giản mà, đúng hông? Thật ra, ơ, nhưng mà nhưng cho mình hỏi thêm với, là tại sao mà khi mà chồng của bạn, ờ, gọi là, hỗ trợ bạn đi, hỗ trợ giúp đỡ bạn trong cái việc, à, việc nhà nói chung đi, rồi cái việc rửa chén nói riêng đi, thì tại sao bạn lại, à, cảm thấy là bình an và hạnh phúc?
Đúng, ừm. Ờ. Ừm. Ừm. À, thật ra hổng phải khi mà chồng mình hông phụ cái việc đó thì mình sẽ hông có cảm giác bình an, nhưng mà cái cái cái cái hành động đó nó làm cho mình cảm nhận được là chồng mình cũng, gọi là, rất là quan tâm tới mình, rất là quan tâm tới cái, ơ, cảm x xúc, cái công sức của mình bỏ ra khi mà mình nấu cái cái bữa ăn đó, rất là trân trọng nó. Thành ra chồng mình cũng muốn góp một cái, ừm, gọi là, chút sức lực để cho mình có thể là có thêm động lực nè, có thêm động lực để mà tiếp tục nấu những cái bữa ăn giống như vậy nữa.
Hiểu, hiểu. OK nha. Nói chung là cái câu chuyện nó không phải là giúp hay không giúp, đúng hông? Mà á, chuyện là bạn nhận được, bạn cảm thấy được sự quan tâm từ cái người mà, gọi là, ờ, chung chăn gối với bạn. Ừm, hiểu, hiểu vấn đề. Nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi thêm với, là tại sao bạn nghĩ á, cái gian bếp á, thì nó lại cảm thấy bình yên hơn những không gian khác?
Đúng. Ừm. À, sao bạn? Ừm. Ờ, cũng đúng chứ. Thật ra nếu như mà nói về cái cái những cái nơi khác ấy nha, thường nó sẽ, gọi là, à, ví dụ như, với, ơ, cái phòng khách đi bạn, thường thường ví dụ như mình sẽ làm một cái nơi ở đó để mà đón khách nè. Còn với cái gian bếp á nha, thì nó là một cái nơi để mà mình ở đó mình chỉ thể hiện tình cảm với cái người, gọi là, ờ, người thân của mình thôi, ví dụ như là chồng mình, con mình và, à, ba mẹ mình. Đó, thì cái nơi đó đó, khi mà mình đặt cái tâm huyết vào đó nha, thì mình sẽ hông có muốn là cái mọi thứ nó bị xáo trộn lên gì hết. Và mình muốn làm sao để mà tạo ra cái không gian nó r nó rất là yên tĩnh, rất là yên bình ở đó. Ờ.
Ừm, hợp lý, hợp lý. Ờ, hiểu nha. Nói chung, ơ, cái không gian bếp á là nói không gian có có lẽ là một trong những không gian riêng tư nhất, ấm cúng nhất dành cho gia đình, ừm, và nơi đó thì bạn sẽ cảm thấy được nhiều cái bình an à, bình yên ở trong tâm hồn. Vậy bạn ơi, cho mình hỏi thêm với, thì có người á, họ có tư tưởng á là khi nào trong nhà còn khói bếp thì cái nhà đó mới còn hạnh phúc, bạn nghĩ sao về việc này? Tại vì bây giờ rất là nhiều người họ chọn cách ăn ngoài.
Ừm, v đúng rồi, đúng, ừm, nó ừm. Đúng nè, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, n thật ra nó cũng, gọi là, có hai mặt của nó nha. Ví dụ như hiện tại đi thì, ờ, thật ra là mình, gọi là, ừ, thời gian gần đây là mình hông có thời gian để mà mình nấu nướng cho chồng mình ăn đâu, nhưng mà điều đó hổng có nghĩa là không có hạnh phúc, ừm. Ừm, nhưng mà nhưng mà cái cái, gọi là, cái cái gian bếp mà được ấm áp á bạn, được gọi là, ừm, ờ, dành tâm huyết, ờ, đúng rồi, đúng rồi, ở trong đó, ở cái bếp mà nó còn hoạt động á thì thì mình nghĩ là nó là một cái cái cái việc để mà có thể gắn kết được gắn kết được các thành viên ở trong gia đình với nhau. Thành ra từ đó á thì sẽ d có những cái suy nghĩ, gọi là, ờ, khi mà cái bếp á nó nó còn hoạt động, còn khói đi lên á, đó, thì nó cái gia đình nó còn hạnh phúc, à, thì cũng hợp lý, ờ.
<chuckles> Đúng. Còn khói á, được được còn khói á, được còn khói á, ừm, ừm. Ừm. Hiểu nha, cũng đúng á, nói chung là cái câu đó có vẻ như không sai, nhưng mà, gọi là, không đúng trăm phần trăm đâu tại vì đôi khi cuộc sống thì có những cái, gọi là, vất vả, những cái, ơ, mưu sinh ngoài đời á bạn, và thời gian đôi khi nó cũng hông có cho phép mà ngày nào phải lúc nào cũng phải nấu nướng.
Đúng. Ừm. Đúng. Ừm. Đúng rồi. Ừm.
OK. Nhưng bạn ơi, cho mình hỏi thêm là không biết thì bạn có cái món tủ nào trong bếp hông?
À, món tủ hả? Trời ơi, nhiều món lắm nha. <laughs> Tại vì ờ, ờ, mình mình thấy á, là chồng mình, ờ, rất là thích ăn cháo nè, rồi bản thân mình cũng thích ăn cháo nữa cho nên nói về cái món tủ thì chắc là cái món cháo hàu. Ừm.
<chuckles> Đúng. <laughs> Điển hình đi bạn, điển hình đi, điển hình đi. Wow, cháo hàu ha. Ừm, nghe chảy nước miếng rồi đó. <laughs>
Rồi, ờ, ờ, rồi cũng ừm, ừm, rồi cũng thêm, ơ, rất là nhiều cái món ăn ngon nữa. Ví dụ như là, chồng mình cũng thích ăn, gọi là, gà rán, gà chiên đó. Nhưng mà thực sự là mình chiên cái đó nó, gọi là, chưa có được hấp dẫn lắm. Nên mình sẽ, gọi là, ờ, cố gắng để mà, ờ, học học hỏi thêm cho cái món đó, ờ, cũng hổng tủ lắm. Ờ ha.
Chưa ha. <chuckles> <laughs> Ờ, à, sở thích làm thôi, thích làm thôi chứ chưa ngon.
Đúng, ừm.
OK, vậy, ờ, bạn ơi cho mình hỏi thêm á nha, thì cái mùi vị nào trong bếp á, thì bạn thích nhất?
Cái mùi vị hả? Ờ, mình nghĩ cái mùi vị mà mình thích nhất á bạn, đó là một cái mùi vị của cái, gọi là, ờ, cái cái mùi thơm của cái cái bữa ăn cùng với nhau á.
Ừm. Ồ, hiểu nha, tức là thành phẩm, đúng hông? Chứ hông phải trong lúc nấu nướng.
Ừm, mình nghĩ ừm. Đúng, đúng, có nghĩa là cái mùi vị ở đây theo như mình á thì nó sẽ là mang về cái cái cái cảm nhận của mình. Đúng, đúng, đồng ý đó. Ừm.
Tinh thần tinh thần nhiều hơn là cái mùi vật lý ha.
Đúng rồi.
Hiểu nha, nhưng mà bạn có thể diễn tả cụ thể cái mùi đó nó nó sẽ, ưm, trông như thế nào hay là nó gần gần giống thế nào hông?
Ờ, ờ. Ờ, ờ. Ừm, ưm, được chứ bạn. Nói về cái mùi vị đó nha thì mình sẽ sẽ hình dung như vầy nè, là khi mà mình nấu nướng xong á, chồng mình hỏi mình một câu rất là nhẹ nhàng, ờ, "Em có mệt hông?" Đó, là có mùi rồi đó. <laughs> Rồi thêm nữa rồi thêm nữa là ví dụ như trên bữa ăn đi thì mình cũng sẽ là chuẩn bị về cái, gọi là "À, anh ăn có ngon hông?" hoặc là mình sẽ gắp những cái phần, gọi là, ăn đặc biệt nhất cho chồng mình. Đó, rồi chồng mình cũng chia sẻ với mình, ờ, gọi là, cũng thể hiện cái sự quan tâm, ờ, thông qua cái cách, gọi là, gắp thức ăn. Đó, rồi cũng, ờ, vừa ăn uống vừa trò chuyện, kiểu là, chồng mình vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Đó, mùi vị, mùi vị, gọi là, rất ngon bạn à.
<laughs> Ví dụ như là ờ. <laughs> Tuyệt vời quá ha. OK, hiểu nha, nhưng mà thật ra cũng đúng là khi, ơ, không có mùi vị nào, gọi là, đặc biệt nhất thì nó chính là đặc biệt nhất, tại vì quan trọng nhất là tình cảm dành cho nhau. Những cảm xúc mà ngồi ăn cùng với nhau, thì có lẽ đó cũng là một cái mùi vị là ngon nhất là hay nhất, là thơm nhất rồi.
Đúng. Ừm. Ừm, đồng ý.
Kê, hiểu lắm bạn ơi. Vậy, ờ, mình cho mình hỏi thêm nha, là không biết, ờ, nãy là nói mùi vị đi, còn tiếng động đi, bạn thích tiếng động nào? Là tiếng, à, dao thớt cạ vào nhau nè, tiếng nước chảy khi rửa chén nè, hay là tiếng, ưm, nhấm nháp khi mà bạn đang ăn, đang thưởng thức món ăn?
Ừm. Ừm. À, à, cái tiếng hả? Thì mình nghĩ là cái tiếng mà chồng mình khen đồ ăn ngon bạn. <laughs>
<laughs>
Thì nó rất là thiết thực, nó rất là hợp lý mà. <chuckles>
Yeah, đúng rồi. Hay ha! Thì, ờ, ừm, bạn cho mình hỏi nha, là khi mà không thể nào mà bạn thực hiện được cái, à, thói quen này đi, thì bạn lúc đó cảm thấy thế nào hả bạn?
Ừm. <chuckles> Sao bạn? Ừm. Ưm, đúng là khi mà mình hông thực, à, hiện được cái thói quen là cái mong muốn của mình vào bếp á, thì mình sẽ có một cái cảm giác, giống như là, thiếu hay một cái gì đó. Nhưng nhưng mà điều đó, ờ, nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là mình, à, gọi là, đang rất là nỗ lực, đang rất là cố gắng để mà mình xây dựng một cái, à, hành động khác để mà mình bù đắp lại cho cái cái việc mà, gọi là, trống vắng trong cái bếp ở nhà mình như vậy với chồng mình, ờ.
Chủ yếu như vầy nói nha. Cũng đúng. Nói chung thì, ờ, khi mà thiếu vắng thì phải phải cố gắng, đúng hông? Chứ, a, để thiếu thì cũng hổng hay. Nhưng bây giờ mình còn câu hỏi, a, cuối cùng cho bạn thôi, là nếu bây giờ, ờ, đưa ra một cái điều gì đó cho những bạn trẻ nè, những người mà bây giờ không còn nấu ăn thường xuyên ở trong bếp á, thì bạn sẽ nói gì?
Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm, sao? Ừm. Ừm, thật ra nó sẽ, gọi là, rất là tiếc nếu như mà cái gian bếp đó không có, gọi là, được hoạt động, tại vì khi mà hoạt động á thì cái người phụ nữ á bạn, đa số hoặc là người nam cũng có thể nha, thì sẽ chịu cái trách nhiệm về cái vai trò, gọi là, nấu bếp. Nhưng nhưng mà cái cảm nhận về cái đồ ăn, cái không khí ấm cúng ở trong gia đình nó mới, gọi là, quan trọng hơn.
Hiểu, mình hiểu vấn đề, rồi, cám ơn bạn rất là nhiều nè, cảm ơn câu chuyện của bạn rất là hay nha, tạm biệt ha!
Ừm, ô kê, rồi, tạm biệt bạn.